أيوَه يعني أنت آمم، أخدت الخبرة و ونقلتها بقى لأختك. و و وهي عملِت بقي بنصيحتك دي؟
إمم. آه، يعني هي هي أي نَعم أول يعني طفل ليها ما كانتش أوي، بس تاني طفل أنا يعني وقَفت لها، اللي هو يعني، لأ، سيبيه، سيبيه براحته اللي هو يعمل اللي هو عاوزه، خلّيه يجرّب. آآ، هو ده اللي أنا
إمم. إمم. اهم. آه، آه. وده برضو أثَّر على أولادها إن ه إن همَّ يعني اتغي يعني اتغيَّرِت من ناحيتهم و-و وبقِت تعمِل اللي أنت قُلت لها عليه، فأكيد أثَّر على أولادها بقوا يعني آآ، جرَّأهم، جرَّأهم أكتر؟ إمم.
إمم، إمم. الت التغيُّر بيبقى ملحوظ، آه، آه، التغيُّر ملحوظ جدًا إن الطفل اللي ات اتحافظ عليه أوي، اللي هو يعني اتخاف عليه أوي، والطفل اللي تسيبيه يجرّب بيبقى تغيُّر في الشخصية رهيب، يعني أنتِ آآ، لو عَندِك يعني حد كده تشوفي بس لاحظي ال ال المولود الأول بيبقى في اهتمام أكتر مش اهتمام أوي، بيبقى خوف أكتر، إن هو يعني حاجة جديدة، آه، وشوفي بقى المولود التاني الم اللي هو مثلًا نزِل بقى إيه، آآ، إ إ إيه فالاخ ط الأخطاء اللي بيبقى في الأول آه.
إمم. آه، آه. إمم. أيوه طبعًا، خوف أكتر. آه بالضبط، امم. آه فعلًا، بيبقى <chuckles> بيبقى ممكن. أيوه َبالضبط، الأخطاء اللي م مع الطفل الأول بب يعني هو ي للأسف بيبقى هو الطفل الأول، هو اللي بيشيل كل الليلة يعني زي ما بيقولوا، فالطفل التاني بيطلَع أجرأ بقى وبيطلع م مُنفتح على الحياة أكتر يعني. آآ، ي دايمًا الحكاية دي. وده كلّه برضو بيبقى من خوف الأم، نتيجة ال أأ الحنّية بتاعتها الزايدة عن اللزوم و والعطف بتاعها يعني عاطفة الأمومة دي طبعًا ما فيش أحسَن منها أكيد يعني. بتييجي عليك لحظة آه، يعني أنت دلوقتي بقى طبعًا اتغيّرت طبعًا أكيد أنت يعني لدرجة إن أنت بقي بتنصح بقى أختك إنها تتعامل كده مع أولادها، بتفتكر اللحظات اللي هي القديمة دي، ساعات بتفتكرها مثلًا وبتضايقك نفسيًا شويّة؟
اهم. أيوَه، بالضبط. <chuckles> أ إمم. بالضبط، هو الموضوع كلّه تجارب. إمم. آه، طبعًا، ما ما عليهاش آمم. آه، بالضبط، ما عليهاش أي خطأ. أكيد، آه. إمم. إمم.

امم. أنا، آآ، هو هو فكرة حلوة إن أنا كنت استشير حد، بس للأسف أنا ما عملتش كده، بس كنت ب باتكلم طبعًا مع أصحابي المقربين، اللي هُم مع الوقت أصبحوا زييِّ لأن أنا مش إنسان بيحب التجارب، يعني حتى هُم كانوا بيحبّوا التجارب أول ما عرفتهم، ده أنا أثّرت عليهم بالسلب للأسف، بس بعد كده، بعد كده حاولنا مع مع بعضينا إن إحنا ن نعالج الموضوع ده، اللي هو بقى أهو، يعني على سبيل المثال أول حاجة عملتها في مرحلة من ف من المراحل كده لقيتني قاعد في البيت فترة طويلة، يعني أنا لاحظت إن أنا قعدت إيه ده؟! أنا قاعد في البيت بقى لي شهور! يعني ب كُنت باخرج بس للصلاة، نعمل مشوار مهم كده. قُلت إن أنا ما طَب ما أنا أكيد مش هافضل طول عمري كده، فقمت إيه أول حاجة عملتها قُمت نازل
إمم. آه. امم. آه. يا خبر! امم. امم. أيوه. امم. امم. أيوه، امم.
مقدّم على Gym على طول اللي هو عمري ما ما أعرفش حاجة عن الGym بس أنا عملت كده.
آه. كويس جدًا. آه، آه. جدع، كويس جد دي حاجة خطوة جميلة جدًا، جدًا، أنت عايز بقى تبدأ تغيّر حياتك خالص وتختلط بالناس وت وتعيش حياتك اللي أنت يعني تقريبًا اتحرمت منها من و وأنت صغير بسبب خوف ماما عليك. حلو أوي، آه، و و ودلوقتي بتمارس برضه الGym وبتمارس حياتك الطبيعية؟
امم. آه. امم. بالضبط، آه. امم. أ آه أنا آه ما هو بال قُلت لِك هي حاجة بتبقى إيه بيترتب عليها حاجات كتير، القعدة في البيت ما فيش رياضة، ما فيش أكل صحّي، ما فيش اللي هو يعني الأكل مم روتيني أوي، أنت ممكن تنام طول النهار، تاكل وجبات مش كويسة، فده بيخلّي الجسم مش حلو، فأنت طبعًا لازمًا تفكّر إن هو يعني تنزل Gym عشان خاطر ت تصَلّح ده كلّه حتى لو مش هتصَلّح ال حتة إنّك تتعامل مع الناس.
امم. آه. آه. الRoutine امم. طيب، طيب. صح. بدأت تعمل بقى نظام لنفسك ونظام في الأكل و آه.
آه أكيد طبعًا الموضوع آه الموضوع اتغَّير خالص، اللي هو يعني بقيت امم.
وماما بتساعدك وبتشجعك على الموضوع ده؟
بتخاف عليَّ برضه، بس أنا برضه ال باقول لها إن لأ، أنا لازمًا أعمل كده، ما ينفعش أقعُد. هي مفكّرة إن الGym ده فترة معي معيّنة ويخلص، لأ المفروض ده ده Routine خلاص بقى أسلوب حياتي إن أنا بالضبط آه. <chuckles>
برضه؟ <chuckles> آه. آه، أ أسلوب حياة، آه، أسلوب حياة، تمام. يعني أنت حاولت تعمل توازن في حياتك، أ يعني آه، ما تضغطش على نفْسك وإن أنت تنطلق بقى للحياة، وأكيد طبعًا في حياتك العملية برضه يعني هتبقى برضه يعني هتبتديها بداية صح ومش هتفكّر بقى في القديم ده وهتواجه لو حد أي حد مثلًا حاول إن هو يضايقك أو حاجة أكيد هتواجهه، صح كده؟ إمم.
آه بالضبط، لازمًا ن نعالج. إمم. إمم. امم. إمم. آه. امم، أكيد آه، أكيد هو الموضوع بقت صعب طبعًا جدًا بالنسبة لي، الموضوع في الأول بيبقى صعب، إنّك تتعامل مع الناس أصلًا، آآ، بعد ال يعني الفترة الكبيرة إنّك قاعد فيها ما بتتعاملش مع حد، لمّا تيجي بقى للحياة الواقعية بتبقى الموضوع صعب، بس لازمًا نحاول بقى إن امم.
إمم. إمم. بالضبط. ما فيش ما فيش أحسن من الاحتكاك وال و و و والممارسة كده، هو ده اللي فعلًا هيغَيّرك، مع بقى طاقتك الإيجابية اللي جواك دي، هتحسِّن أكيد من ال من الوضع ده. آآ أنا مبسوطة أوي، أوي إن أنا اتكلّمت معاك في الموضوع ده، وتجربتك دي يعني تجربة جميلة جدًا، جدًا، و والمرة الجاية بقى تحكِي لي إنّك أنت عملت إيه بقى في حياتك العملية <laughs> وباشكرك، أشكرك جدًا.
إمم. أيوه بالضبط. آه ال وأنا كمان والله. شكرًا متش إن شاء الله المرة الجاية أبقى أحكي لِك. العفو، العفو.